Guarda, questa in realtà è una grandissima domanda, ehm, a cui ti darò una grandissima risposta, ossia sì, proprio perché, cioè, almeno secondo me sono arrivata a questa conclusione nel corso degli anni, proprio a causa del mondo in cui viviamo in realtà. Nel senso che a adesso ormai noi viviamo in questo mondo, ehm, super digitalizzato dove l'online è la cosa fondamentale che senza non si può vivere. Cioè, ti è mai capitato di stare con una persona ehm, che ma a cui magari non prende il telefono, e il panico puro. È come
Eh, s sì. Eh, sì. Certo, ogni giorno. È mia mamma, des stai descrivendo mia mamma. <chuckles>
<laughs> Capito? Cioè, ehm, quindi noi viviamo in questo modo, in questo mondo così super connesso che ormai è inevitabile secondo me a tutti gli effetti sentirsi soli anche quando non si è fisicamente soli. Uhm, sì.
Sì capisco, ehm, ti dico solo che mia mamma c'è stato tipo un'o 1'ora e mezza, 2 ore massimo di l internet non funzionava, cioè, neanche a me. E lei si è compra è andata in negozio della TIM e si è comprata un altro telefonino. Cioè, era talmente nel panico che <chuckles> giusto per allacciarmi sì, <chuckles> esatto, sì scusami, ho fatto questa, ehm, parentesi <chuckles> però eh ci sta.
<chuckles> Mh-mh. <chuckles> No, vabbè. <laughs> Addirittura, quindi casi estremi proprio. Caso assolu no, ma figurati. Ma guarda, io sono convinta del fatto che come tua madre ne esistano tantissime così eh, che facciano nello stesso modo, quindi, ehm, forse è un caso un po' estremo, però allo stesso tempo non so neanche effettivamente definire quanto possa essere estremo.
U sì sì sì. Infatti, infatti. E quindi ma tu mhmm, adesso, magari ti faccio una domanda un po' più personale, tu ti riferisci a qualche tuo amico o qualche tua amica, oppure magari sono delle situazioni che vedi in giro, però non sono persone di cui ti circondi?
Però sì. Vai.